hem, à voilà à s à surmonter certains certains freins, certains blocages et je trouve que, ben, il y a rien de mieux que que d'être confiant, de se sentir fort.
Ah, mais totalement. Et bien, en tout cas, je te remercie, heu, véritablement, bah, d'avoir par pu partager avec moi ta manière de pouvoir, heu, tenir sur le long terme une routine qui est très inspirante.
Bah, écoute, c'était avec plaisir, heu, de pouvoir te partager, hem, bon, moi en l'occurrence ma routine, qui est plutôt sportive, heu, avec toi. C'était c'est très de pouvoir échanger là-dessus et puis, bah, j'espère, que ça pourra, heu, z te motiver aussi, heu, toi, si si tu as envie de de t'y mettre, je sais pas.
Oui, je pense que je vais m'y remettre.

Donc
Et justement j'ai envie de dire, hem
hem
quand par exemple, heu, heu, tu es en vacances
Oui.
parce que parfois pendant les vacances, c'est un petit peu compliqué de pouvoir, heu, heu, adapter sa routine parce que peut-être qu'il y a pas de salle à côté ou autre. Comment tu fais?
Mmh mh. Mmh mh. Bah, quand je suis en vacances ou, heu, tu vois, j quand je vais chez mes parents qui habitent, heu, assez loin, je me je m'adapte, c'est-à-dire que, bah, au lieu de faire du pilates, heu, dans une salle, heu, dans mon studio de de pilates, bah là, je vais p je vais suivre des vidéos, heu, sur You sur YouTube, par exemple, et je vais faire, heu et et si j'ai pas accès à YouTube ou pour quelle heu quelle heu pour n'importe quelle raison, bah, je vais faire quelques exercices. Les exercices, heu, j'en connais quand même pas mal. Donc je vais je vais m'adapter, je vais, heu, je vais trouver une serviette, me mettre par terre, heu. Par contre, souvent c'est vrai que c'est des séances qui vont être un petit peu moins longues, hein, je te cache pas, quand je suis en vacances, heu, voilà. Et puis, heu, pour la course à pied, ben, c'est pareil, soit on est dans un hôtel, il y a une salle de sport, il y a un tapis, ou alors on sort dehors, courir, c'est hyper facile. On peut faire ça, heu, c'est c'est limite le sport le plus simple, en fait, parce qu'on a besoin de rien d'autre qu'une paire de baskets.
Mmh mh. D'accord. Oui. <chuckles> Oui. <laughs> Mais bien sûr. Donc là, il y a aucune excuse possible.
C'est ça, aucune excuse et hem, ouais c'est ça, aucune excuse et heu, et et et c pour moi les vacances doivent pas être un un frein au sport. Au contraire, bien au contraire, je me dis qu'en vacances, c'est un c'est un moment où on est plus disponible et et plus reposé, donc heu, tu vois, encore un peu plus, heu, performant, tu vois?
Mmh mh. Et heu, j'ai envie de dire, entre ton travail, heu, ta vie de femme et les enfants, heu, est-ce que, heu, les enfants et ta famille, heu, heu, j'ai envie de dire, sont fiers de toi, comprennent ou, heu, heu, se demandent pourquoi maman n'est pas va plutôt au sport plutôt que de rester à la maison avec nous?
Bah, alors moi déjà, je passe beaucoup b de temps avec mes enfants. Donc, heu, hem, je je travaille à la maison, ce qui me permet vraiment d'adapter mes horaires, donc heu, c'est vrai que je suis très très présente, hem, ça c'est sûr. Après, heu, avec mon ma mon mari a à peu près la la même, heu, hygiène de vie que moi, donc hem, voilà, il y a pas il peut pas me reprocher, heu, de pas être là, enfin je veux dire i il a s aussi ses séances de sport
Ah c'est génial. Mmh. Ah ça c'est parfait. Mmh mh.
mais pour que tout ça fonctionne, c'est sûr qu'on peut pas d heu, du de la mi d'une minute à l'autre dire: «Bon allez, moi je pars courir», non, ça se passe pas comme ça. Souvent tout est programmé parce qu'on est 5 quand même dans notre foyer. Heu, on a beaucoup de choses, les enfants ont aussi leurs activités, que ce soit créatives, sportives, l'école, enfin bon, et cetera. Chacun a un travail. Donc on a défini des plages horaires, hem, depuis maintenant, heu, plusieurs années, hein. Ça f enfin, ça fonctionne comme ça. Heu, moi j'y vais plutôt le soir, heu, quand, mmh, quand mon mari rentre du travail, par exemple, et lui il va y aller plutôt le matin avant de avant que tout le monde se lève ou alors, lui, il va préférer aussi la la pause déjeuner, heu, quand les enfants sont à l'école. Mais en fait, tout ça fonctionne, heu, grâce à une organisation qui est qui peut faire un peu peur mais en fait, sans cette organisation, on pourrait jamais sortir courir parce qu'il y a toujours quelque chose à faire.
OK. Oui. <chuckles> D'accord. OK. Mmh mh. Oui.